<laughs>
Eee, tapi akhirnya gimana dong? Apakah itu bisa di, apa, bisa di-track kah? Maksudnya bisa dilacak, gitu loh, ini siapa nih yang pake, terus, mmm, bisa sampe, eee, segitunya, sampe sejuta gitu, ta soalnya kan sejuta pas jaman itu kayaknya gede banget deh.
Mhm mhm. Gede banget, Kak, <chuckles> kayaknya uang bulanan mama aku tuh <laughs>
Heeh? <chuckles>
Iya, jadi mama aku kan nge-track tuh, tapi kan dulu gak secanggih, mmm, sekarang ya, Kak, jadi pas nge-track ke tele bagian selulernya, ke Telkom waktu itu, mmm, dikasih lah ini nih, yang na eee, daftar orang-orang yang ditelepon, gitu kan. Terus ada nomor yang aneh gitu kan, 08, 09, lupa lah bla bla bla. Nah, mama aku tuh akhirnya jadi nyalahinnya ke om aku. Karena om aku suka nonton bola. Heeh.
Sekarang, ya. Ah, ya, Au Heeh heeh heeh. Dan?
Terus suka ada kuis bola kan, Kak.
Heeh heeh.